Olha, eu queria compartilhar com você uma uma situação minha aqui e pedir dicas e opiniões para lidar com isso, eh, mas eu tenho muita, muita, muita dificuldade de relaxar quando eu estou den dentro de casa. E e mas eu acho que é mais relacionado, assim, eh, porque eu eu eu sou muito perfeccionista e e eu fico o tempo inteiro, eh, achando ou caçando coisas para arrumar, para fazer, para organizar, enfim, e e aí, assim, eu perco, assim, a oportunidade de aproveitar o meu ambiente também para para dar uma relaxada, sabe?
É, eu entendo perfeitamente, eh, o que acontece com com relação ao que você está a falar, né. É normal que, eh, a gente dentro de casa, a gente com se for dona de casa, né, não sei se é seu caso, eh eh, essa a casa é um se é um serviço que nunca mais termina. Então você está sempre procurando alguma coisa para fazer e é bem comum você se sentir, assim, que você não nunca consegue descansar, relaxar, parar para pensar um pouco, ver um filme, eh eh, mas você no den no geral, assim, na sua vida, você tem, eh, um espaço dentro da sua casa que você gosta de de parar um pouquinho, pensar um pouco na vida? Você tem isso dentro de casa?
É É o meu caso. Sim. Sim. Olha, e at até tenho eh, por exemplo, aqui eu tenho o quintal, eu tenho um pátio. Às vezes, eu até penso, assim, de de sentar lá fora, exatamente, para não ver o serviço dentro de casa, dar aquela né. Mas aí a hora que eu entro no quintal, aí eu já começo a catar folha, arrancar a erva daninha da grama, enfim, também não não não paro, sabe. E até até criei
Aham. O quintal não está resolvendo muito bem então.
Não resolve, é. E e eu tenho um filho de 11 anos, né, então a às vezes, eh, eu me forço, assim, a tentar me concentrar nele, a fazer uma coisa com ele, eh, a sentar para ver um filme com ele, é lógico, que ele ainda vê filmes mais infantis, coisas de criança, mas já me peguei, assim, se se assim, naturalmente levantando no meio do filme e indo, sei lá, arrumar louça ou sempre tem que dobrar uma roupa, ou assim, mora eu, meu marido e meu filho, né. O entro no banheiro, às vezes, aí está lá, eh, aquela porquice que eles fazem que que não não consegue acertar o vaso direito, aí fica tudo respingado, aí já vejo, eu já tô esfregando, sabe, e
Uhum. Uhum. <chuckles> <chuckles> Você está em modo em modo mãe e dona de casa 24 horas por dia, né. É, mas alguma vez, assim, em decorrer da desses anos e como dona de casa, você alguma vez, eh, procurou, assim, criar uma rotina que pudesse eh, você tipo, separar um horário para você pensar em você, por exemplo, relaxar ou te colocar mesmo um filme, tem você tem horário que você esteja esteja sozinha dentro de casa, por exemplo?
Exato. Eu eu até tenho horários que eu fico só, pr principalmente quando meu marido viaja, mas eu me sinto muito culpada se eu faço isso, porque só só pra você entender, eu sempre trabalhei muito, eu eu eu trabalhava na área de finanças corporativas quando eu morava no Brasil, antes de ter meu filho e eu tinha uma rotina de trabalho muito pesada, eu trabalhava assim 12, 14 horas por dia, dependendo da da altura do mês e do ano, né. Então eu estava sempre em atividade, sempre, sempre, sempre, não parava, ficava pra cima e pra baixo, e reunião, e entregas, tudo, e aí depois que eu virei mãe, eu decidi dar uma pausa nisso pra cuidar do meu filho. E e aí, é lógico, eh, o o marido do meu meu o trabalho do meu marido deu a oportunidade pra gente fazer algumas mudanças pela empresa dele, então 1º pra Portugal, depois para os Estados Unidos e acabou que numa dessa eu não voltei ainda com a minha carreira, né, eu ainda tô, assim, estudando maneiras, porque eu sou muito produtiva, eu sou muito agitada e eu acho que tem um pouco a ver com esse essa minha intranquilidade dentro de casa e até essa culpa que eu sinto por sentar e assistir um documentário, enfim, eh, eu acho que é por causa disso, porque eu sou muito produtiva e
Uhum. Entendi. Seria seria interessante se calhar você criar por exemplo, se o o você falou sobre o seu quintal, não é, que não você supostamente ia pra lá pra relaxar, mas você já ia catar uma folha e já ia pegar a erva daninha e fazer isso tudo, ou seja, já não é um lugar pra você relaxar. Seria interessante você criar dentro da sua casa um ambiente, sabe, aquele escritório que nem todo nem todo mundo vai, criar um ambiente ali de relaxamento. Já pensou em fazer ioga, alguma coisa do gênero, u uma ginástica pra você para para o seu corpo mesmo dar aquela aquela parada? Né, porque você como você trabalhava no ambiente corporativo, como você disse, 12, 14 horas, você trouxe esse movimento que você tinha pra dentro de casa, o que o que acabou fazendo com que você tivesse di essa dificuldade de ter ter um tempo pra você e tudo mais. Seria interessante, talvez, você pensar se se seria possível dentro da do seu ambiente, né, criar esse esse esse lugarzinho que fosse um lugar só seu, né, que você pudesse relaxar um um pouco mais.
Aham. Sim. Sim. E é. Sim. Sim. Sim. É. Não, é uma ótima ideia. Eu eu até tenho até tentei fazer, eh, meditação. Eu tenho a co até co até investi, assim, numa almofadinha bem bonitinha, que é pra sentar e meditar ali. Aí até tentei criar um espaçozinho, assim, só que eu sou muito ansiosa pra meditar também. Eu colo é, eu coloco ali é. Não, e assim, é um negócio que eu es eu eu vira e mexe, eu tento. Essas últimas semanas eu não tenho tentado, mas eu preciso realmente focar nisso. E aí eu vou lá, coloco lá aquela meditação guiada, aquela voz calma, né, tipo: "Ah, faz pensa nisso, não sei o quê". Daqui a pouco eu já tô assim: "Ai, essa voz me irrita, tudo me irrita, essa almofada me irrita". <chuckles> E aí eu já levanto e vou fazer outra coisa. <chuckles> É terrível, é terrível.
Foi o que eu imaginei, né, eh, com a sua ansiedade. <laughs> É, a gente tá falando a gente tá falando em termos de meditação e tudo mais, mas existe outras coisas que podem fazer uma pessoa relaxar, né, como ler um livro. Esse não eu não sei quais são os seus seus gostos, né, mas ler um livro é uma coisa interessante pra quem gosta muito, é um ótimo tempo bem passado, que é é bom se você tiver algum tempo mais livre, é bom pra se atualizar, né, na nos livros que estão sendo lançados, embora tenha tanta coisa hoje no mercado que dificilmente vai tá totalmente atualizado. Ver um filme que está sendo lançado, uma série, mas pra quem é ansioso, série também deve ser um pouquinho mais difícil, né. Mas eu acho que são coisas que você pode também criar pra você também, se você gosta de ouvir música, é um bom tempo pra você ouvir música, também seria interessante. Eh, buscar formas que te te te te como é que eu posso dizer, te complete também pra que você se sinta melhor do que ser basicamente um ambiente senão você vai tá morando dentro do ambiente de trabalho, né, porque você tá sempre fazendo alguma coisa.
Sim. Sim, é. Sim. Sim. Sim. Sim. É, eu Ai, mas exa exatamente essa a sensação que eu tenho, que eu moro dentro do ambiente de trabalho, e e às vezes eu até falo com meu marido, eu falo: "Gente, pra eu conseguir relaxar, eu preciso sair de casa", porque se eu ve estou dentro de casa, eu só vejo serviço, só vejo coisa pra arrumar, coisa pra catar, coisa do meu filho pra colocar no lugar, coisa do marido. Vai lá, deixa aquele meião assim no meio do sofá da sala. Assim, me incomoda. Então assim, eu relaxo, por exemplo, eh, indo dar uma caminhadinha, assim, saio, vou dar uma uma caminhada, assim, é uma um relaxamento ativo, sabe, eu tenho que me movimentar e e tenho que sair, né, porque dentro de casa, assim, é o tempo inteiro enxergando coisa para fazer, eh, para guardar, eh, ou às vezes para tirar da frente, tipo: "Ah, vai querer isso aqui mesmo, se não quiser, vende ou guarda em outro canto", sabe, e e aí se eu eu eu até montei assim uma estrutura para poder fazer uma ginástica aqui dentro de casa, tal, mas aí assim, não estou assim relaxando, né, estou estou suando, estou estou, o o relaxamento ele vem depois do exercício, is isso me ajuda bastante, assim, ter o exercício como uma válvula de escape me ajuda, né, e, sim.
Exato. Que bom. É, é um caminho. Já já já dá uma, já dá já faz uma diferença, né, um caminho para você fazer ficar mais tranquila, até tomar um banho bem ali, com sem pensar que você tem que fazer a comida a seguir, eh, se você tomar um banho bem tranquila, tomar um copinho de vinho, já vai te deixar um pouco mais, mais tranquila também. Eu acho que seria interessante você também pensar em fazer essas coisas, até pra você se sentir bem, né, porque senão ao final da do dia você vai estar extremamente estressada, cansada, eh, e não vai te ajudar em nada, né, com relação a ter um dia melhor e conseguir realmente fazer do seu espaço, do seu ambiente, né, um lugar bem mais tranquilo pra você, né, invés de estar sempre pensando: "Meu Deus, meia para todo lado, roupa para ser levantada". <laughs>
Sim. Sim. É. Sim. É. É. Sim, não, e outra coisa também que eu tento fazer é, porque meu filho ele ele lê bastante, né, aqui nos Estados Unidos eles têm o hábito da leitura muito forte, e eu gosto muito de ler, e aí realmente, assim, tem horas que não, tem horas que eu não consigo me concentrar, eu pego o livro, abro, daqui a pouco fecho, vou fazer outra coisa, mas tem horas que quando ele precisa ler e aí eu preciso incentivá-lo, acompanhar, tal, aí eu sento do lado dele, e aí assim, é um momentinho nosso assim que a gente tem, ele lê o livro dele, eu leio o meu, e aí é uma hora que eu sinto assim que eu relaxei, sabe.
Legal. Uhum. Na verdade
E, música também a gente gosta, é.
a, a verda a verdade é que a dona de casa, a mãe, a esposa, ela nunca relaxa, né, eh, vai é bem difícil, mas se você conseguir introduzir coisas que te faça feliz, pelo menos mesmo que você esteja esteja a fazer alguma coisa, né, vai ser o vai se vai ser um momento que vai ser produtivo pra você e não só cansativo, né.
É. Sim. Sim, é, o que eu tento fazer, também, ah, a gente tinha falado da música, né, às vezes eu coloco alguma coisa pra pra ouvir com meu filho, assim, a gente agora que ele tá com 11 anos, assim, ele tem gostado mais assim das bandas que a gente gosta, tem curtido, está tocando bateria também, então assim, eu tento curtir esse momento de música também com ele, mas essa coisa de série também, eu descobri uma série que, que eu gosto, mas aí para otimizar meu tempo, eu assisto fazendo um elíptico, treinando.
Uhum. Uhum. <laughs>
É, antes eu lia, eu punha assim meu Kindle na na na nego no aparelho e ficava lendo enquanto eu treinava, porque eu te eu assim, eu sinto que se eu tiver fazendo uma coisa só, eu estou perdendo meu tempo, sabe, tento, eh, otimizar.
É, você você você tem que estar, ser mil e um né, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, se você é capaz de chegar no final do dia: "Meu Deus, eu podia ter feito muito mais". <laughs> Só que você tem que tentar relaxar um pouquinho para, é é, procurar, eh, não deixar que isso porque, eh, a longo prazo isso torna pode acabar se tornando um fardo para para para o seu corpo, para sua mente, então é intere é é bom, embora nesse momento para você talvez seja se você sinta culpa, né, como você mesma disse, eh, se você não procurar, eh, abrandar um pouquinho me mais, a longo prazo você vai talvez ver al alguns alguns efeitos não tão bons, né.
Sim. Sim, é, e eu Sim. Uhum. Sim. É, não, eu eu preciso achar realmente um caminho pra desacelerar e mas eu acho que assim, aos pouquinhos eu estou chegando lá, mas olha, superobrigada pelas opiniões, pela, por me ouvir também. Foi foi ótimo nossa conversa. Obrigada mesmo, viu.
Hum. Obrigada você. Espero ter po ter te ajudado e boa sorte aí com, para ser um pouco mais mais cal calma no seu dia a dia.
Não. Obrigada.